Sag mal, was macht für dich eigentlich ein Film richtig emotional?
Ah, ich würde sagen, das hängt wirklich von verschiedenen von verschiedenen Kriterien ab. Also, erstmal hängt das für mich ganz davon ab, was für eine Art von Film das ist. Also ob's jetzt 'n Zeichentrickfilm ist, so 'n Kinderfilm oder ob das dann doch irgendwie 'ne Re Realverfilmung ist oder so. Und vor allem finde ich auch zum Beispiel, wenn wenn der Film auf einer realen Geschichte basiert, äh, ist auch immer noch so 'n Punkt, der dazukommt. Also, ja, sind sind wirklich ganz viele verschiedene verschiedene Sachen.
Mhm. Ja. Also, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, ne? Also, ich finde, erstens sind sie so gena also, der sogenannte Protagonist, beziehungsweise generell alle so Hauptcharaktere, die man am meisten zu sehen bekommt, aber auch irgendwo die Atmosphäre, oder?
Auf jeden Fall, aber auch also ja, Schauspieler 100 %. Aber zum Beispiel auch, ob da jetzt so noch Tiere drin sind. Also, ich finde zum Beispiel, wenn so, ähm, 'n Film um ein Tier handelt oder ein Tier ist dabei und ist jetzt zum Beispiel der der Begleiter von jemanden, das macht das alles auch nochmal so 'n bisschen emotionaler. Ähm, w ja, weil viele Menschen sich einfach so ja, einfach Tierfreunde sind und dann vielleicht auch sich auch so 'n bisschen mehr hineinversetzen können in diese Mensch und Tierbeziehung.
Mhm. Genau das. Also, ich finde generell alles, was mit Tieren mehr oder weniger zu tun hat, ist schon für mich irgendwo emotional. Also, ich erinnere mich, letztens habe ich einen Film rewatched, den ich gerne als Kind geguckt habe und der hieß „I am a Legend.“ Und da hatte der Protagonist einen Hund namens Sam und Ende hingegen ist dieser leider gestorben, und das hat mich irgendwie sehr emotional getroffen. Gab's eventuell bei dir mal sowas Ähnliches?
Mhm. Also, ein Film, der mir im im Kopf geblieben ist, der sehr, sehr emotional ist, wo auch ein Tier dabei ist, ist tatsächlich Hachiko. Also, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, aber da geht's tatsächlich darum dieser Film ist auch auf, äh, wahrer Begebenheit tatsächlich. Das war äh, Hachiko war so 'n kleiner ich glaube, 'n Husky oder so, und, ähm, der hatte 'nen Besitzer und dieser Besitzer, der ist jeden Tag zur Arbeit gefahren, und Hachiko hat dann, äh, jedes Mal
Mhm.
irgendwo draußen an so 'nem bestimmten Platz auf ihn gewartet, bis er nach Hause kam. Und irgendwann gab's 'nen Tag, wo sein Besitzer z Ähm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <chuckles> Sorry, ich habe grad kurz den Faden verloren irgendwie, ähm
Alles gut.
Ja, auf jeden Fall, ähm Genau. Hachiko ha hatte einen Besitzer. Also, Hachiko war ein kleiner Husky, also, ein Hund und, ähm, der hat jeden Tag an der gleichen Stelle auf seinen Besitzer gewartet, bis er von von seiner Arbeit wiedergekommen ist. Und irgendwann gab's dann so 'n Tag, da ist sein Besitzer zur Arbeit gefahren und ist aber leider nie von der Arbeit wiedergekommen, weil er irgendwie, ähm, irgendwie zusammengebrochen ist und, äh, gestorben ist. Und Hachiko hat das irgendwie hat das natürlich nicht verstanden. Der hat dann, äh, die ganze Zeit da an diesem Platz auf ihn gewartet und es kamen dann irgendwann sogar so die ich glaube, die Kinder von von seinem Besitzer und wollten ihn mitnehmen. Aber der der wollte das nicht. Der der ist dann wieder zurück zu diesem Platz gegangen und dieser Hund Hachiko hat wirklich 7 Jahre lang an dieser Stelle auf seinen Besitzer gewartet, bis er irgendwann selber gestorben ist. Und da gibt's 'ne Verfilmung von, und das ist tatsächlich wirklich auf wahrer Begebenheit, und heutzutage gibt es tatsächlich an der Stelle auch 'ne Statue von Hachiko.
Ah. Mhm. Mhm. Also, das klingt auf jeden Fall schon mal echt ähm, ja, also, b überragend, also, da da f ist 'n bisschen atemberaubend auch grade für mich, wenn ich so darüber nachdenke. Weil es kann ja so einfach passieren, ne? Der arme Hund, der dachte höchstwahrscheinlich: „Ey, gleich kommt er vielleicht, ne?“ Und weil Hunde halt so loyale Tiere sind und sowas. Ich weiß nicht, also, das da da bricht auf jeden Fall mein Herz, wenn ich schon daran denke und das erinnert mich irgendwie auch aus einem Pokemon, ne äh, äh, ich meine a an einen Pokemon aus Pokemon, und zwar Gengar.
<chuckles> Ja, ja, stimmt. Ja, die Geschichte kenne ich auch, dass, äh, Gengar damals von seinem von seinem Trainer tat so verwiesen wurde, also, ausgesetzt wurde in so 'nem, äh, verlassenen Haus und dann die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass dieser wiederkommt, obwohl er ihn eigentlich schon quasi längst vergessen hat und ihn eigentlich loswerden wollte, also
Mhm.
ist ja quasi also, ist jetzt kein Film, äh, Pokemon ist zwar 'ne Serie, aber das ist ja auch etwas, was einen so emotional macht, wenn man merkt: „Okay, da ist ein ein Lebewesen, was unnormal loyal ist und alles dafür machen würde, um, äh, für diesen Menschen da zu sein und so.“ Und da da das ist ja auch etwas, wo vielleicht viele sich so 'n bisschen mit identifizieren können oder selber vielleicht auch mal so 'n Tier gehabt haben, was sehr loyal war und was irgendwann vielleicht sogar verstorben ist oder so. Also, das ist ja dann auch etwas, w wo man sich sehr hi ja, hineinversetzen kann.
Genau. Eben. Also, ich finde es also die meisten Menschen haben ja Haustiere und sonst was, und wenn nicht, dann wissen die trotzdem irgendwie, wie es ist, einfach mal was mit einem Tier irgendwie am so zu tun zu hatten und so und wie ich weiß nicht, wie emotional bindend das ist, wie man hat irgendwie viel mehr Mitgefühl und viel mehr, ich weiß nicht, Gnade und man ist so weiß nicht, man man gibt denen einfach auch viel gerne mehr und ich finde solche Filme bringen das auch bisschen dazu bei, weil dadurch auch irgendwo so die Emotionen in einem selbst gestiegen werden und man sich denkt: „Ey, Mann, dieser arme Hund, stell dir vor, das ist wie der eine Hund, und zwar dieser Husky.“
Ja. Vor allem also eben grade, weil viele auch selber Haustiere haben oder hatten. Also, man sagt ja auch immer zum Beispiel, hm, für für einen selber ist ein Haustier so ein Teil des Lebens, aber für das Haustier ist man selber die ganze Welt und das spiegelt ja auch das, was was in Hachiko passiert so der der Besitzer ist nicht mehr da, aber trotzdem vergisst er diesen Besitzer nicht und wartet sein ganzes Leben lang auf ihn, bis er dann irgendwann selber verstirbt.
Mhm. Genau, ja. Also, boah, das ist auf jeden Fall echt traurig und so, aber mich würde mal wirklich interessieren, was passiert den in diesem Film? Also, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass sie einfach zeigen, wie er da 7 Jahre sitzt.
Ja, also natürlich, äh, passieren da also, ich kann mich nicht mehr genau an alles erinnern. Es ist schon sehr, sehr lange her, wo ich diesen Film geguckt habe tatsächlich, ähm, aber ich bin jetzt draufgekommen, weil ich hatte letztens so 'n kleinen Ausschnitt auf auf TikTok gesehen, und dann dachte ich so: „Ach ja, stimmt, den Film gibt's ja auch noch.“ Deswegen hat das grad echt gut gepasst, dass du mir so diese Frage gestellt hast, und, ähm, ja, man sieht hal halt einfach wie wie immer mehr Zeit vergeht und wie auch verschiedene Menschen auf ihn zukommen und sagen: „Hey, ähm, du brauchst hier nicht mehr warten, er kommt nicht mehr wieder.“ Und wie auch gesagt wie gesagt, so seine Kinder haben ja auch versucht, so ihn quasi bei bei sich aufzunehmen, aber der wollte das nicht, ist wieder zurückgegangen und so, und da si sind hundertprozentig noch viel, viel mehr andere Sachen passiert. Aber kann ich so jetzt alles gar nicht wiedergeben.
Mhm. Das verstehe ich auf jeden Fall. Also, ist bestimmt 'ne lange Zeit her, als du den Film geguckt hast wenn du den geguckt hast und aber von dem, was du mir erzählst, ist es auf jeden Fall sehr treibend und alles. Sag mal, wie hast du dich denn eigentlich gefühlt, als du das geguckt hast oder von dieser und dann auch noch am Ende gehört hast, dass es auf einer wahren Begebenheit ist?
Ja, auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall sehr, sehr traurig gemacht, ne? Also, ich war auf jeden Fall schon schon jünger, wo ich den geguckt habe, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Vielleicht habe ich auch geweint, aber ich weiß es nicht genau, aber würde mich nicht wundern, weil Hachiko ist schon ein Film, den eigentlich sehr, sehr viele Leute kennen und der auch dafür bekannt ist, ein sehr, sehr, ja, trauriger Film zu sein, weil man eben auch weiß, unterbewusst, wenn man davon weiß, dass das auf auf wahrer Begebenheit, äh, basiert und eben auch aus, ähm, ja, Ehre zu diesem Hund quasi auch wirklich eine eine Statue für ihn errichtet wurde. Und das, ähm, ja, hat hat so viel Impact hinterlassen, dass dann auch 'n ganzer Film darüber gedreht wurde und so und, ähm, ja, also hat mich natürlich auch damals, äh, sehr, sehr mitgenommen, 100%.
Mhm. Ja. Und bist du generell so 'n richtiger Tiermensch?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen wenn wenn so 'n Tier in 'nem Film dabei ist, oder wenn wenn's sich um um ein Tier handelt, dann bin ich auf jeden Fall schon mehr invested, als wenn da jetzt, ja nur nur Menschen also, was heißt nur, also in Anführungszeichen, wenn jetzt, äh, nur menschliche Schauspieler da sind also, das ist schon das ist, äh packt mich so 'n bisschen emotional.
Mhm. Genau das, ja, also weiß nicht, warum, aber wie bereits erwähnt, auch mit Tieren sind wir oftmals mehr auf einer emotionalen Ebene als mit anderen Menschen. Aber auch einfach, weil Tiere so ich weiß nicht von der Natur und so ich weiß nicht, es ist einfach so. Man fühlt sich einfach sehr wohl bei ihnen. Aber
Mhm.
wo liegt 'n eigentlich die Grenze zwischen echter Gefühlswucht und plumper Manipulation? Also wie merkt man als Zuschauer, oder eventuell auch als Macher, dass es noch authentisch wirkt?
Hm. Schwierig zu sagen. Also, ich würde sagen vielleicht, äh grade auch dieses jetzt das Thema mit den Tieren, dass viele extra so Tiere mit da reinnehmen, weil die wissen, was das für 'ne Wirkung hat und, ähm, könnte man eventuell auch so 'n bisschen als Manipulation ansehen. Also ich kann mir auch vorstellen, d oft könnte ein Film auch ohne dieses Tier stattgefunden haben haben. Die haben aber bewusst da noch 'n Tier mit rein gepackt, um dann eben auch noch mal so diesen diesen diese emotionale Ebene da mit reinzupacken und den Zuschauer noch so 'n bisschen mehr zu packen und auch, ähm, den so 'n bisschen durch dieses Gefühlschaos gehen zu lassen, quasi von „Ja, okay, jetzt ist Action. Oh, jetzt ist emotional. Jetzt ist wieder glücklich. Jetzt ist traurig.“ Also, das macht ja auch so 'n bisschen so 'n so 'n Film aus, dass man nicht konstant die ganze Zeit das gleiche Gefühl hat, sondern dass es auch so 'n bisschen wie so 'ne wie so 'ne Achterbahn ist. Also, das ist ja das, was einen dann noch so 'n bisschen ja auch auch fesselt.
Ja. Mhm. Genau das. Also, ich finde, bei Filmen ist es immer ganz wichtig so, dass man nicht alles vorausschauen kann, aber vor allem auch jeden Fall, dass es immer so diese gewisse ja up und downs hat, ne? Also dass dass es mal 'n bisschen glücklich ist, dann mal 'n bisschen traurig. Und es muss irgendwie alles 'n bisschen drin sein, damit der Film auch am Ende richtig gut ist. Da hast du auf jeden Fall echt dolle Recht. <chuckles> Aber wie viel davon ist eigentlich tesch technisch erklärbar, also zum Beispiel Schnitt, Ton oder Close-Ups? Und wie viel ist schlicht persönliche Erfahrung oder kulturelle Prägung? Also wirkt ein Film auf verschiedene Menschen unterschiedlich stark? Und wenn ja, warum?
Mhm. Ah, danke. Ähm, ja, also, ich würde sagen, Schnitt und Ton macht auf jeden Fall schon 'n großen Unterschied, ne? Also, ich mag jetzt zum Beispiel keine keine Filme, wo wirklich so lange Puffer mit drin sind, wo man sich denkt: „Boah, okay, der guckt sich jetzt seit 10 Sekunden das Buch an. Das hätte man aber auch auf 2 Sekunden verkürzen können“, weißt du? Also, gibt ja viele, die das extra so 'n bisschen lang ziehen, und dann fühlt sich das aber alles auch so 'n bisschen ja, so 'n bisschen forced an, irgendwie und also 'n guter Ton und auch gute Musik und so weiter und so fort macht auch schon so den halben Film aus auf jeden Fall. Also, man guckt sich natürlich nicht gerne einen Film an, wo man sich denkt: „Boah, was ist das denn für 'ne Tonqualität? Das hört sich ja an wie aus den 90ern oder so“. Ist natürlich, ähm
Mhm. Ja.
ja, natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und auch grade Musik, äh, macht ja auch noch viel für die Atmosphäre. Also, äh äh, wenn wenn 'n 'n t 'n trauriger Moment ist und man legt dann auch noch traurige Musik drunter, dann macht es das nochmal um 100 % trauriger. Also dann äh, ich finde, das ist viel wahrscheinlicher, dass man dann 'ne Träne vergießt, als wenn das dann einfach nur so still ist oder so. Also ja, macht macht auf jeden Fall 'n sehr, sehr großen Unterschied.
Mhm. Da bin ich auch der Meinung, also, eine sehr emotionale Szene kann man immer sehr gut unterschreiben mit halt natürlich der passenden Musik, ne? Also, wenn man eine glücklich se glückliche Szene sieht, dann ist man auch irgendwo glücklich. Aber wenn dazu zum Beispiel noch so 'ne richtig schöne, atmosphärische glückliche Gitarre läuft, dann ich weiß nicht, macht so viel mehr aus der Szene, und man fühlt eventuell sogar noch viel mehr mit, weil eben die Musik, wie du bereits erwähnt hast, so irgendwo auch den Leitfaden gibt.
Mhm. 100%, ja, auf jeden Fall.
Aber hat sich das also, was wir emotional berührt durch Streaming, scho Social Media oder jüngere Filme verändert? Und gibt es Besonderheiten in der deutschen Filmkultur, die bestimmte Emotion stärker ansprechen?
Ähm. Hm, ja, also, ich weiß nicht, ob sich das jetzt durch Streaming, Social Media und so verändert hat. Also
Mhm.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also, i ich wüsste nicht, warum sich das dadurch verändert haben sollte. Also, ich finde jetzt nicht Keine Ahnung, vielleicht sind sind manche Leute jetzt 'n bisschen abgehärteter oder so, was das angeht, keine Ahnung, aber an sich finde ich jetzt Emotionen äh, al ja, also grade wenn's um so emotionalere Sachen geht, finde ich es eigentlich immer noch immer noch gleich, oder?
Ah, also, wie du bereits erwähnt hast, ich glaube, d Abhärtung ist schon mal n 'ne 'ne 'ne gute Option, die du da gesagt hast, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand viel emotionale Filme guckt, dann wird er irgendwann auch emotional abgehärtet, um sich auch selber zu schützen vor seiner Trauer. Aber, na ja, wie dem auch sei, bega bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass du so bisschen so über deine eigene Erfahrung und so geredet hast und dieses Thema sehr ich weiß nicht, hat einfach sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu unterhalten. Deswegen, ey, danke f
Ja. Ey, gar kein Problem. Hat, äh, mega Spaß gemacht, fühle dich umarmt.